อา เอาจริง ๆ ก็ เพื่อนก็ยกโทษให้อะค่ะ เพราะว่าเราก็ ต่อน ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ ไม่พูดอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วไง เพื่อนก็บอกเข้าใจ แล้วก็เห็นใจเราเหมือนกัน ในการที่เขาก็คงอึดอัด อะไรอย่าง เงี้ยค่ะ ข้อตกลงกันค่ะว่า หลังจากเนี้ย ก็เขาเข้าใจเราว่า ทำไมเราต้องโกหกในลักษณะสีขาว อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่หลังจากเนี้ย เหมือนพูดกันตรงไปตรงมาเลยว่า "ถ้าเจอให้บอกเขาตรง ๆ เลย เขาจะไม่เอาเราไปอ้างว่า เจอเพราะอะไร? แล้วก็ใครบอก" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเราฟะ ได้ฟัง อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่า อะ ถ้าเพื่อนเปิดใจเรื่องเนี้ย เพราะฉะนั้น หลังจาก เราไม่อยากจะโกหกให้เป็นเหมือน เหมือนติดเป็นนิสัยว่า เหมือนเราไม่ไปพูดกับเขาตรง ๆ อะค่ะ เราก็รู้สึกไม่สบายใจเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือ ค่ะ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม